Halo, selamat pagi Kak.
Halo. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya nih?
Baik Kak. Kakak sendiri gimana kabarnya? Baik kan?
Aku baik juga. Alhamdulillah. Masih semangat nggak Kak? <chuckles>
Oh baguslah. Saya juga masih semangat Kak, yang penting jangan terus ya?
Iya. Harusnya kan udah sarapan tadi ya Kak? Harus semangat ini masih pagi. Mhm. Gimana? <laughs> Sekalian rangkap makan siang ya? Mmm. Oke.
Mmm. Iya. Oh saya sarapan nanti sih. <chuckles> Kalau saya baru Iya. Minum kopi aja dulu. Terus, <sucks teeth> tapi sedikit pening nih, tentang, <tsk> isu-isu sekarang nih, yang lagi hangat-hangatnya kan. Gimana sih, eee, korupsi lagi banyak banget kan di mana-mana. Terus baru kelihatan bel belangnya sekarang coba kan. Terus gimana nih, respon Kakak atau mhm. Gimana nih, eee, respon, cara tang menanggapi korupsi ini? Menurut Kakak, apa sih penyebab orang-orang itu melakukan korupsi ya? Kok segitunya, gitu loh.
Kenapa Kak? Mhm. Mhm. Oh ya, betul. Betul betul. Banyak sekali ya Kak? Mhm. Mhm. Ak Mmm. Oke. Kalau pertama kali aku lihat berita ya Kak, jujur kayak antara kaget, nggak kaget. Soalnya kan, korupsi ini emang udah jadi budaya turun-temurun ya Kak, dari dulu selalu ada, gitu ya. Cuman mungkin, aku kagetnya, kok bisa sampai ratusan M, sampai triliunan juga kan, ada kan Kak? Kayak, orang-orang kok bisa ya? Kayak, apa, makan duit haram segitu banyaknya kayak, mmm, apa sih yang mereka cari? Gitu. Padahal, mmm mhm. Kayak duit mereka pun, itu tuh udah banyak, gitu loh Kak. Kalau menurutku kenapa alasan mereka korupsi yang pertama itu, eee, manusia kan emang, nggak ada rasa puasnya ya Kak. Kayak, emang sifat manusia kan. Ke-2, karena ada kesempatan. Jadi ketika misal iya, betul. Menurutku karena itu juga sih Kak. Jadi, ketika Kakaknya nih, ada di suatu posisi yang, eee, mana kalau misalkan Kakak nggak di posisi itu tuh, nggak akan tahu gitu loh. Kayak nggak akan punya kesempatan itu, gitu. Jadi, ya itu sih Kak. Bisa jadi salah satunya. Peluang, kayak gitu. Mungkin menurut kakat, eee, dulu ya Kak yang nggak kepikiran nih, mmm, akan diajak kerja sama dalam suap-menyuap, kayak gitu, sama suatu lembaga, kayak gitu. Tapi ketika Kakak udah kayak kerja, terjun di dunia kerja kayak gitu. Terus, tiba-tiba ada yang datang, ngajakin Kakak gini-gini, terus dengan apa tuh tawaran yang fantastis ya Kak, siapa sih yang nggak mau? Kadang, kalau misalkan iman kita nggak kuat kan, ya kita, eee, mau-mau aja. Gitu sih, kalau menurut aku tuh kayak gitu. Kalau menurut Kakak sendiri nih, kayak, apa Kak? Kenapa mereka melakukan korupsi?
Mhm. Iya. Mhm. Iya. Heeh. iya iya iya iya. Iya. Mhm. Iya iya. Mmm, oh ya? Mhm. Mhm. Iya. Iya. Iya. Oh iya. Heeh.

Uang kampanye uang kampanye, Kak. Karena apa? Uang kampanye itu ternyata menentukan, ya. Kita nggak sadar aja, gitu loh.
Suap, kayak gitu, ya? Heeh heeh. Hmm?
Dengan RP100.000 itu mempengaruhi 5 tahun ke depan, gitu. Iya. Sedangkan 100 mmm?
Betul betul, setuju banget. Ini ya, Kak, apa sih istilahnya, salam tempel, gitu ya? Mmm.
Iya, salam tam tempel atau serangan fajar biasanya tuh, <laughs> ya kan? Gitu.
Iya, betul. Iya, sih. Emang mungkin kita tuh ngerasa senang ya awalnya ya Kak, kayak, "Oh, dapat duit cuma-cuma nih". Cuman emang kita enggak sadar dampaknya yang akan kita rasakan, itu ya itu yang Kakak tadi bilang, 5 tahun ke depan, kita mhm, astaga. <laughs>
Iya. Cuma-cuma. Iya. Iya. Iya, jangka 5 tahun. Gitu, Kak. Iya, Kak. <chuckles> Iya kan? Nah, terus kita tanpa melihat background dia gitu kan, si calon, kita langsung hanya uang cuma-cuma, kita semua terima, tapi 1 hari itu habis.
Mhm. Iya. Mhm? Iya sih. Betul.
Sedangkan 5 tahun ke depan, kita nggak tahu program dia mau ngapain. Program hanya tertulis dan terucap sama lisan dia juga, gitu eh, hanya dia saja, gitu. Tapi, untuk track record, untuk action-nya nol, nah itulah, Kak. Terus Kakak sendiri gimana? Heeh heeh.
Mhm. Betul betul. Mhm. Iya sih, betul sekali sih, Kak. Emang masih banyak ya Kak, apalagi kayak di daerah-daerah. Di daerahku aja deh, kayak masih sering kayak gitu misal, eee, pencalon 1 dia ngasih berapa, nanti pencalon 2 ngasih berapa. Nah, rakyat kayak masyarakat, itu milihnya yang paling banyak yang paling banyak ngasih, kayak gitu. Tapi padahal sebanyak-banyaknya, paling berapa sih? Rp150.000 atau Rp200.000 gitu ya? Enggak sebanding dengan kayak ke depannya kita enggak sih, Kak?
Iya. Heeh. Heeh. Iya. Iya.

Penyebab utamanya kayak gitu sih lingkungan sangat berpengaruh, terus gi gimana?
Iya sih, mhm, aku tuh tadi setuju banget yang masalah itu Kakak, mmm, apa namanya pengen balik modal kayak gitu itu kan emang untuk pejabat-pejabat yang kampanye ya Kak, jadi, ketika kampanye mereka emang sengaja mengeluarkan uang biar, orang-orang tuh pada milih dia kayak gitu. Cuman, mmm, ada juga kan Kak, posisi yang, eee, dia tuh gak butuh kampanye kampanye Kak, yang itu komisaris Pertamina gitu gitu mereka gak ada kampanye, mereka gak pemilihan kayak gitu tapi, nyatanya mereka tetap korup jadi emang banyak faktor ya dan mhm, betul ya itu kayak, ya sifat manusia serakah, terus heeh, ada kesempatannya ya terjadilah, <laughs> mhm, betul, betul apalagi mhm, betul, apalagi ini Kak, sekarang kan zamannya media sosial ya apa-apa, eee, up mode sosial dan, orang-orang yang seperti itu tuh pengen dianggap gitu Kak, pengen dianggap kaya, terus, mmm, heeh, kayak dirinya berada kayak ini contoh yang ini deh heeh, betul yang lagi rame anggota DPR ini ya Kak, jadi, yang apa mereka up sampai, eee, puluhan mobil mewah terus kayak motor apa aja ada kayak gitu kayak, ah, di saat perekonomian Indonesia lagi tidak baik-baik aja mereka tuh, dengan apa nirempatinya, mereka up seperti itu kayak, itu sih, ah, parah banget sih, mmm, aku tuh mau tanya Kak, kayak, menurut Kakak, nih kayak cara terbaik buat mencegah korupsi itu apa sih, Kak?
Heeh. Iya iya. Iya. Betul. Banyak faktor, iya sih. Sifat manusia, iya. Iya gaya iya gaya hidup juga yang hedon kan, aduh lingkungan itu mendukung banget, wah. Gitu. Ah, iya. Oh betul. Iya. Ya, validasi lah ya. Iya. Iya iya. Iya benar banget. Mhm. Iya. Gimana?